Я к тебе за советом. Я очень хочу начать заниматься спортом. Я понимаю, да, что у меня был большой перерыв, и и хочется вернуться к тренировкам. И я боюсь, <chuckles> я боюсь идти в спортзал, потому что, мне кажется, ну, во-первых, да, у меня был уже большой перерыв, я уже забыла, как там что делать, какие тренажёры, э, для чего нужны. А ещё, ну, я понимаю, да, что у меня сейчас там не очень идеальные формы. Мне кажется, я туда приду, а там все такие спортивные, все так классно выглядят. И, ну, я боюсь идти в спортзал, я вот так, э, з м, ну, чувствую, что я загорелась идеей, я хочу, да, начать, там, вот, заниматься спортом, но я настолько боюсь, вот, выйти в люди, э, да, где все спортивные, что будут на меня все смотреть. Я боюсь осуждения, каких-то оценивающих взглядов, что, там, мне подойдут сделать какое-то замечание или, там, будут с меня смеяться. Ну, в общем, какой-то такой вот, э, дикий страх. Даже я вот об этом подумаю, что я вот прихожу туда, и что мне делать первым делом. Мне кажется, я просто стану там на беговой дорожке и всё, буду только там стоять, эм, ну, потому что вот мне будет страшно хотя бы, ну, за что-то взяться. И вот как этот страх побороть, и как всё-таки пойти, да, и начать заниматься спортом, ну, и возобновить снова тренировки?
Мгм. У тебя очень интересный вопрос. Ты знаешь, я, э, уже вижу, что у тебя есть вот это вот желание какого-то спортивного такого настроения, у тебя есть и вдохновение к тому, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. И это уже очень хорошо на самом деле, потому что спорт- это жизнь, как известно. И давай как-то разберёмся в этой ситуации. Я попробую тебе помочь. Но сначала у меня есть несколько вопросов. Э, вообще, конечно, твоя твой такой страх он понятен, потому что вот когда был такой длительный перерыв, страшно начать, вообще, э, с чего начать? И действительно кажется, что в спортзале все такие спортсмены, какие-то вообще просто олимпийские чемпионы, и прийти там и начинать что-то делать и может, э, действительно вызывать какую-то неловкость, э, что ли, какую-то скованность. М, я тебя прекрасно понимаю. Давай, в общем, с этим поработаем. Скажи, пожалуйста, вот кто, по-твоему, м, будет тебя, что ли, осуждать или как-то странно смотреть? Ты боишься встретить там, а, каких-то знакомых людей либо, наоборот, незнакомых людей, либо боишься, что там будет кто-то из близких, коллег? То есть что для тебя будет наибольшим стрессом?
Да. Точно, да. Ну, знаешь, мне кажется, если бы там кто-то был из близких, мне было, наоборот, бы спокойнее. И что знакомый человек, да, тоже есть, э, в этом зале. И если мне что-то, б непонятно, я бы там подошла и спросила совета, какой-то поддержки. А вот, наоборот, у меня страх незнакомых людей и даже, в наверное, вот этих, э, девушек, да, которые там очень спортивные, которые там постоянно занимаются, которые, э, там стройные, подкачанные. Вот мне кажется, что если я приду в зал, а там вокруг меня будут заниматься только такие вот люди, то мне будет от этого просто неловко <chuckles> и захочется убежать оттуда.
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм, окей, я поняла, хорошо. А расскажи ещё немножко подробнее про, э, како про какой-то опыт в спорте у тебя вообще был? Ты уже когда-то ходила в спортзалы, или это будет впервые в твоей жизни?
Да, я ходила в спортзалы, у меня был опыт, и это было давно, когда я занималась с тренером. Тогда я вообще себя спокойно чувствовала, я, м, договаривалась, да, с тренером, там, на время. И всё, я приходила, и уже полностью под его контролем он мне показывал, что делать, э, куда идти, э, сколько раз там приседать. Ну, в общем, я себя чувствовала абсолютно спокойно и защищённо, поэтому, ну да, а, как бы, занятия у меня были. Потом, вот, в прошлом году я тоже занималась, но это был такой очень маленький зал, и, в принципе, туда не ходили люди, потому что, там, ну, иногда приходили, но их было очень мало, и мы там друг другу не мешали. Каждый выбирал себе какой-то тренажёр, какой-то уголочек, и, в принципе, каждый сам себе там занимался, что хотел, то и делал, ну, и та все друг друга старались не напрягать. А вот сейчас, когда я, да, присмотрела новый зал, он очень большой, там всегда много людей и много тренажёров, что я просто не знаю, как мне с этим справиться и что делать.
Мгм. Мгм. Мгм. Понятно, ситуация становится всё более ясной и понятной. А ещё скажи, пожалуйста, наибольший страх всё-таки вызывает то, что люди тебе будут давать, э, какие-то оценочные суждения, какие-то оценки ставить, либо будут тебя сравнивать, или ты боишься ошибиться как-то в их глазах? Что, вот какая эмоция тебе страшна больше всего?
Ну, я боюсь, э, выглядеть неловко, как-то неуклюже, и что я буду делать какие-то упражнения, да, или заниматься на тренажёре, а это окажется, ну, неправильно, я там неправильно что-то, э, ну, выполняю, да, и я боюсь, что вот, ну, просто люди со стороны, те, которые там профессионалы, ну, они будут с меня там смеяться, да, оценивать, вот, э, скажут, что что это, кто это вообще такая, почему она сюда пришла?
А почему у тебя такие мысли, что тебя будет кто-то оценивать? Было что-то в твоей жизни такое, что ты была в спортивном каком-то таком настроении и услышала от кого-то подколки, те же сравнения или какие-то неприятные слова? Или, может быть, ты видела, что про кого-то так говорят? Пото почему ты примеряешь этот момент на себя сейчас?
Ну, вот да, ты меня спросила, и я и совершенно не понимаю, откуда взялся этот страх, потому что, ну, я не видела такого, и у меня такого опыта не было. Но единственное, что может быть, когда я ходила в спортзал, э, и что-то, да, делала не так, то, ну, я была с тренером, но там другие тренера могли подойти и как-то пошутить, но это было вообще безобидно, просто как, э, такая шутка лёгкая, где, ну, я поняла, да, там, что мне нужно исправить. Ну, мы вместе посмеялись и всё. А сейчас, может, потому что это для меня, знаешь, там, новое всё, новое общество, там, новые люди, никого нет знакомого рядом, может, мне поэтому страшно, но я понимаю, что я себя накручиваю и придумываю это всё, но вот ничего не могу с собой сделать.
Мгм, э, я поняла. Ты знаешь, я дам тебе несколько советов, которые в таких случаях обычно помогают. Если какой-то из них тебе покажется подходящим, то было бы классно, если бы ты его, э, использовала. Ты знаешь, э, в таком случае помогают маленькие шаги. Например, начинать с коротких и простых тренировок, чтобы постепенно набрать уверенность. Например, выбрать себе 1 тренажёр, заранее посмотреть, э, видео, например, как на этом тренажёре заниматься, что, и пусть это будет, знаешь, простой тренажёр, не то, что там, э, который ты сможешь делать 2 раза. Может быть, это будет дорожка либо, э, какой-то ещё, эм, тренажёр, на котором можно делать какую-то кардионагрузку, либо это будет гребля. Ты можешь и дома посмотреть, как этот тренажёр работает, э, как к нему подойти, и вот прийти в спортзал только на 1 тренажёр, который ты очень хорошо знаешь. Это даст тебе возможность обсмотреться вокруг, увидеть, что там за люди, посмотреть на ра под, э, под разным углом на все эти тренажёры, на все эти зоны, которые там отведены для тренировок, для танцев, какой там спортивный инвентарь, кто эти люди, которые занимаются, м, в спортзале, что они делают? И это будет, э, таким первым шагом. Потом, например, можно выбрать какие-то места, которые будут, э, для тебя, а, очень, э, знаешь, уже знакомыми. Например, ты увидишь, что в каких-то местах делают групповые растяжки, ты сможешь записаться уже в группу. И я уверена, что ты обнаружишь, что в зал ходят не только стройные, красивые, подкачанные, спортивные олимпийские чемпионки, но и простые люди, которые тоже хотят заниматься спортом, которые имеют, э, где-то несовершенство фигуры, может быть, какой-то лишний вес, какие-то недостатки. Они тоже потеют, они тоже краснеют, они тоже чувствуют себя убитыми после того, как занимаются в этом, э, спортзале. И вот такие моменты, они могут потихонечку тебя вытащить уже, знаешь, на свет и заниматься уже среди зала, м, просить кого-то подвинуться и немножко освободить тренажёр, потому что тебе тоже нужно, э, сделать несколько упражнений. И вот, работая параллельно с мыслями, то есть замечать, что ты тоже в этом зале хорошо смотришься, ты тоже молодец, ты тоже регулярно посещаешь уже, э, вот несколько раз пришла, ты уже тоже знаешь, где здесь что находится. Возможно, опять же, личный тренер у тебя уже был, был такой опыт работы с тренером, но я бы посоветовала найти тебе тренера, который не будет подшучивать, а будет серьёзно относиться к тому, как ты себя чувствуешь, когда делаешь упражнения. Может быть, он тебе, см тоже сможет подсказать какие-то лайфхаки, как, з тренироваться, в какое время лучше посещать зал, чтоб там не было очень много людей. Главное в этом всём- попробовать, начать и попробовать, и тогда уже у тебя будет уже, знаешь, с чем сравнить. М, и потом ты уже сможешь принять выбор. В любом случае, если ты 2 раза сходишь в зал, ты всегда можешь отказаться, ты всегда можешь вернуться назад в тот момент, когда ты не ходишь на спорт. Но эти 2 раза, они могут быть вот такими аккуратными, с, э, подготовкой и помочь тебе влиться снова в спортивную жизнь, а. Что ты думаешь по этому поводу?
Да. Ну да. Точно, да. <chuckles> Да, да. Да, я вот согласна с тобой, что нужно начинать, да, не бояться, потому что страхов, правда, возникает много, но главное начать. И вот мне очень понравилась идея, да, чтобы подготовиться, посмотреть видео, выбрать себе, там, 1, 2, 3 тренажёра, да, ка на под которым я очень хорошо подготовлюсь и приду, там, буду на них себя уверенно чувствовать. И в этот момент я буду просто наблюдать, да, за другими, какие тренажёры используют, как они на них занимаются. И так постепенно я адаптируюсь, привыкну к местности, так скажем, и уже буду с каждым разом себя увереннее чувствовать. И, конечно же, да, там не все ходят такие спортивные, да, стройные, конечно же, люди разные приходят в спортзал, поэтому, я думаю, нужно просто расслабиться, отпустить эти страхи и пробовать. Ну, идея с тренером, конечно, тоже мне я об этом думала, поэтому обязательно, э, рассмотрюсь там в зале и, э, обращусь к тренеру. Спасибо тебе большое, ты мне очень помогла, классные советы. Мне прям сейчас стало легче и захотелось уже идти в спортзал.
Мгм. Да. Конечно, да. Ты знаешь, я уверена, что у тебя всё получится и у тебя великое спортивное будущее!